ที่เขาร้อง Longbottom อะค่ะ <chuckles>
อา ครับ ๆ ดนตรี มันจะแบบปลุกเร้านิดหนึ่ง
ใช่ ๆ เราก็จะฟังแนวนั้นเหมือนกัน เราก็จะฟังย้อน คือเราไม่ค่อย ไม่ค่อย ด ไม่ค่อยรู้จักเพลงสมัยนี้เท่าไร บางทีเพื่อนร้องมาเราก็ไม่รู้จักเท่าไร ถ้ามันแบบ
คือ คืออย่างผมเนี่ย ใหม่ที่สุดก็คือแบบ อ BNK48 นี่คือใหม่ ใหม่จนล้ำผมไปแล้วนะ ผมไม่เข้าใจว่า ว่าแบบดนตรียุคนี้มันคืออะไรไปแล้วอะ หลังจาก BNK มาผมไม่เคยฟังเพลงอะไร แบบแนว K pop อะไรเลย
<chuckles> โอเค เข้าใจได้ ใช่ เรา ทุกวันนี้เรายังฟังไอ้นั้นอยู่เลยค่ะ แบบว่าพวก 90 พวกแบบ 80 90 พวกกบ
ครับ อืม อา ครับ แท็กซี่ เหรอครับ?
อ เขาชื่อกบอะไรอะ เราจำชื่อเขาไม่ได้
กบ
ของไทย
อ กบ กบ กบ ทรงสิทธิ์ ใช่ไหมครับ อา กบ ทรงสิทธิ์ ครับ
ใช่ ใช่ค่ะ อะไรแบบนั้น แล้วก็ ฟรุตตี้ <chuckles> ใช่ อะไรประมาณนั้น ก็จะฟังแบบพวก 80 90 ช่วงนั้น
ชมพู ฟรุตตี้ครับ อา ผมมองว่ากิจกรรมของแต่ละช่วงวัยมันก็อาจจะต่างกันนะครับ เด็กสมัยนี้อย่างรุ่น รุ่นแบบ อ่า ป. 1 ป. 2 ก็จะเป็น อ่า เล่นเกมเสียส่วนใหญ่เนาะ สมาร์ตโฟนมีบทบาท
ใช่ ใช่ อุ๊ย หมายถึงว่าตอนสมัยก่อนเราเหรอคะ?
อ๋อ ไม่ ๆ ไม่ครับ หมายถึงว่าเด็กสมัยนี้ครับ โอ้ สมัยก่อนผม ป. 1 ป. 2 ผมยังดีดลูกแก้วอยู่เลย ไม่มีหรอกสด โทรศัพท์อะ ยุคนั้นมันไม่มีทางอะ ผมมองว่า ความคลาสสิกของกิจกรรมในยุคนั้นอะนะ ถ้าย้อนกลับไปได้นะก็คงจะเป็น
หรือว่าสมัยนี้? อ๋อ ใช่ ๆ <chuckles> จริง ๆ เออ มันสนุกนะคะ
เทป Cassette อะ
จริง จริง ของเรายุค MP3 ใช่
เครื่องแรก ๆ ที่ผมได้อะ ใช่ไหม ผมเนี่ียต้องพก มันจะหนา ๆ ใหญ่ ๆ ใส่ตลับเทปได้
<chuckles> ใช่ ๆ
ใครบ้านรวยหน่อยก็ Sony Walkman โอ้โฮ ไอ้บ้านนี้มีตังค์อะ
อา ใช่
ถัดออกมาเป็นยุคของ iPod
ของเรา ค่ะ